Eccoci qua, allora, parlando un po' di musica, ti andrebbe di raccontarmi un po' della canzone che, in qualche modo, ti ha cambiato la vita?
Assolutamente. Uhm, faccio una premessa: la musica per me, nella mia vita, ha un ruolo fondamentale.
Mh-mh. Bello.
Mi considero, mhmm, un po' dipendente dalla musica.
<chuckles> Eh sì, chiaramente
Ma i ma i mu in un bel senso, diciamo, nel miglior senso possibile.
Mh. Riesci a ri a descrivermi un po' com'è questa sensazione di dipendenza dalla musica?
Dunque diciamo che la musica mi permette di a accedere a degli stati mentali, comunque a dei sentimenti che magari io da solo non riesco sempre ad aprire, no, è un po' come un portale.
Okay. Bello, bella quest'immagine.
Un portale verso me stesso e, uhm, verso il mondo, diciamo, verso l'universo, verso la divinità perché la musica, comunque, ehm, è frequenza. Frequenza significa anche energia e questo, diciamo, mi motiva sempre di più comunque ad ascoltare musica ed e ad ascoltare musica di qualità.
Mh-mh. Bello. Sì. Ah, okay. E, ehm, sempre, appunto, parlando di qualità, giusto che l'hai l'hai menzionata, tu che cosa intendi per musica di qualità?
Dunque, mhmm la qualità, prima di tutto, la definisco come una cosa, mhmm, soggettiva. Alla fine, mhmm, è importante essere consapevoli di come una canzone, più che un'altra, una magari canzoni con i versi più che canzoni senza versi, ti influenzino, appunto, la giornata, eh, ehm, il il mood, no?
Mh. Mh-mh. Mh-mh.
Ehm, diciamo che a volte preferisco b ascoltare magari dalla musica rap, ehm, magari anche a quella trap, magari dove la ehm, il messaggio non è uno dei migliori, ehm, però, a volte, ehm, diciamo come l'assumo, eh, perché comunque è relativo anche al mio stile di vita, alla mia età, quindi lo faccio con una sen con un mhmm, m me la assumo, diciamo, ecco.
Mh. Ah. Okay. Ho capito. E, uhm, tornando un po' al discorso della canzone che ti ha cambiato la vita, che caratteristiche ha?
Dunque, ha un'atmosfera particolare che, mhmm, considero che non ho mai ehm, riuscito a non sono mai riuscito ad attingere con altre canzoni. La canzone, mhmm, di cui parlo è Glue di Biceps.
Ah-ah. Okay.
È molto conosciuta, è una delle hit diciamo, <chuckles> va a livello mondiali che la di base la s sanno quasi <scoffs> tutti.
Mh-mh. Okay, ma è recente?
Però magari non tutti mhmm, non proprio, ha circa 10 anni, però magari non tutti l'apprezzano, magari, uhm, come l'apprezzo io, ecco. Ho avuto diverse discussioni con amici riguardo questa canzone. Sì, sì, sì.
Ah okay. Ma dai. Eh, tipo?
Beh, ad alcuni piace, giustamente; <scoffs> io, punto, li riconosco, eh, c mhmm, giustamente
Ah-ah.
a amici significa anche avere comunque delle cose in comune tra cui la musica. Però ad altri
Ah-ah. Assolutamente.
ehm, ad altri amici non piace, non trasmette assolutamente niente, questo <chuckles> è anche la bellezza della vita, della diversità.
Mh. Sì. Sì, sì, sì. Capisco.
Certo, ehm, in realtà, avere avrei una storia da raccontare riguardo questa canzone.
Ah, certo, io ti ascolto volentierissimo.
<chuckles> Ehm, riguardo al fatto che non uhm, inizialmente, circa 2 anni fa, ave avevo il avevo il ritmo di questa canzone in testa per un motivo o per l'altro.
Mh-mh. Okay.
Però non sapevo per forza come si chiamasse, non sapevo il nome della canzone. Questo diciamo mi <chuckles> mi frustrava, in un certo senso, perché non potevo descriverla, ehm, magari a persone s
Ah. Certo, non potevi neanche farla sentire a Shazam perché purtroppo <chuckles> non potevi cantargliela ecco. <chuckles>
Mh, esatto, esatto. <chuckles> Esatto, ha un ritmo particolare, delle note, in particolare, che, ehm
Mh-mh.
mi erano entrate in testa per qualche motivo, ecco, m <scoffs> ehm, non riuscivo a capire, appunto. Quindi andavo magari quando andavo a feste o comunque ehm e ero in situazioni sociali con amici, ehm, cercavo sempre di ripetere questo ritmo di chiedendo a questo mio amico o o comunque ad ad un'amica, a chi c'era intorno: "Ma, 'sta canzone la conosci, la riconosci?"
Mh-mh. Sì? Ah. Ah-ah. E ti dicevano di no? Mannaggia.
Esatto. Comunque il bello è che mi davano altre canzoni che non a non avevano nulla a che fare con il ritmo e le note. <chuckles>
<laughs> E forse ancora più frustrante che non non n n diciamo dire: "No, non non lo so, mi dispiace", cioè trovare magari un'altra canzone, la ascolti pensando che sia quella giusta e poi la delusione che non lo che invece non purtroppo non c'entra.
Esatto. Sì, sì, perché il bello è che loro dicevano: "Ah certo, certo, è è questa qui, la so, ovvio." E e invece no, ver non aveva assolutamente <chuckles>
Eh. Banalissimo, ovvio, no? <chuckles> Secondo me, <chuckles> abbiamo bisogno di cambiare orecchie, ecco. <laughs>
Certo, esatto. Comunque magari era mia la colpa che non riuscivo a mettere queste note, sai, in ehm, in ordine, magari, anche se considero di avere anche s no, ma mi ricordavo bene, ma
Ma tu ti ricordavi ti ti ricordavi dove l'avevi presa? Cioè dove ve l'avevi s l ascoltata tipo?
No. Mh-mh. No, no, è questo il bello perché l l'a l'avevo ascoltata in in un modo o nell'altro, ma non sapevo da dove e quindi avevo solo questo ritmo
Oka sì.
ehm, in testa che, eh, appunto, cercavo un attimo di uhm, tramite amici
Ah, mamma mia. È fastidioso. Mh-mh. E poi alla fine com'è arrivata la la rivelazione?
Somma, mh-mh. Davvero, davvero, in un modo particolare perché io faccio anche, mhmm, produzione musicale, ecco, quindi so usare i programmi, il piano nel nel programma rispettivo, appunto.
Ah-ah. Ah. Mh-mh.
Ehm, ero a casa, circa alle 6 di mattina, con un'amica
Sì.
e ho mhmm, ho tentato davvero l'ultima <chuckles> opzione che m'era rimasta in testa, appunto
Sì.
ovvero quella di aprire questo programma, Fruity Loops.
Okay, che cosa fa questo programma?
Aprire il Eh, uhm, questo programma, mhmm, di base è uno dei programmi principali legato alla produzione audio, quindi, puoi fare
Ah, okay. Okay.
i strumentali, puoi lavorare sulle voci di artisti, puoi puoi essere creativo, ecco.
Veramente? Molto carino, interessante.
Sì, ehm
Con questo programma?
Cosa ho fatto <chuckles> in quel momento? T'ho detto: "Ora c tento l'ultima".
Ah-ah.
Ho aperto il piano, il classico piano del programma, nulla di wow, però che ti faceva, appunto, scegliere le note, te le faceva mettere a ritmo.
Sì. Ah-ah.
Di base ho ricreato il ritmo della canzone.
Ah, per come lo ricordavi.
Esatto. L'ho fatto ascoltare a questa amica Ha avuto la rivelazione. M'ha detto: "Ah, i Glue di Bicep, s ovvio!"
No. No, vabbè. Bellissimo. Cioè sei ri proprio riuscito a ricreare tra l'altro non deve essere facile, soprattutto da un ricordo.
Esatt esatto. Esatto, esatto. Ma, mhmm, il bello è che, mhmm, me la ricordavo bene, ricordavo quasi ogni nota, perché comunque, mhmm, ho un'orecchia musicale abbastanza, mhmm, allenata, perché comunque faccio questo da ormai 5 anni, non ho mai studiato teoria musicale, però so mettere, appunto, in ordine alcune note. Comunque, so come funziona, so le note sbagliate, quelle giuste.
Allenata. Funziona Ah-ah. Ah-ah. Bellissimo tra l'altro, complimenti. E, quindi da da questa cosa qua sei riuscito a ritrovare finalmente questa canzone. Come ti sei sentito quando, poi, finalmente l'hai trovata?
Grazie. Mhmm, libero dalla mia mente che cercava sempre di <chuckles>
<laughs> Hai detto: "Finalmente l'ho trovata, non ho bisogno di ripetermela 500 volte nella testa."
Assolutamente. Mh. Mh. Esatto. Non ho bisogno di nessun'altra canzone per i prossimi, mhmm, 14 giorni probabilmente, perché <chuckles>
<laughs>
Mhmm, vero volevo trovare questa canzone ed ascoltarla, e infatti è stato così, l'ho ascoltata in ripetizione per davvero tanto tempo, e a volte nei miei momenti no o momenti magici anche della vita, delle mia giornata la ascolto e mi porta davvero nello spazio, non lo so, in un'altra galassia.
Mh-mh. Bellissimo, ma quindi quando, poi, tu dici: "Questa canzone mi cambiato la vita." è perché ti regala queste emozioni così forti, o c'è ancora qualcos'altro?
Di base sì, perché ritengo che è una canzone che, mhmm, probabilmente quando è stata, mhmm, prodotta
Mh-mh.
uhm, l'artista, l il produttore ora non so proprio i dettagli, anzi, forse, lì andrò a, mhmm, <chuckles> studiare, <chuckles> già che ci siamo, ehm, c'ha messo tutto il cuore, probabilmente. Cioè, s mhmm, ho l'impressione che questa canzone è stata fatta davvero dal cuore, davvero da una ricerca artistica interiore di qualità, ecco.
Mh-mh. È arrivato il momen Ah! È bello sentire, comunque, diciamo, questa passione per per la musica, e riconoscimento, comunque, del lavoro degli artisti, uhm, che magari, appunto, c'hanno messo tanto impegno nel creare.
L'animo, ecco. Sì.
<chuckles> Bellissimo. E, uhm, secondo te, questa canzone, ti ha influito un po' nel nel tuo modo di scrivere musica, nel produrre?
Assolutamente sì, perché, mhmm, usa delle tecniche particolari diciamo di
Mh-mh.
ritaglio del suono, ecco, mhmm, degli effetti particolari che, mhmm, ehm, iniziano anche contemporaneame o o n ne nella musica contemporanea ad essere usati nonostante la canzone sia vecchia, abbia circa
Okay.
10 anni? Più o meno?
Mh-mh.
E nonostante ciò ai tempi, ehm, è stata così ben pensata o è uscita davvero così dal cuore, appunto, di chi l'ha creata che, ehm
Okay.
ehm, ancora oggi sia questa uhm, gli effetti che sono presenti su questa canzone sono stanno rinascendo, ecco, stanno
Ma dai! Okay. Cioè te ti f ti si porta dietro comunque una certa eredità, ecco.
Esatto, esatto, ehm, questo è davvero bello. Assolutamente sì, anche perché è una canzone che ha circa mhmm, almeno ora su Spotify su i social diciamo di streaming, di musica circa 2, 300.000.000 di stream; quindi
Mh-mh. Wow! Tantissimo.
Sì, esatto. Ehm, nonostan e questo è il bello di questa canzone che hanno provato l'equilibrio tra farla arrivare un po' a tutti, però
Mh-mh.
ehm, c'ha quel qualcosa di esatto, c c'ha ha un qualcosa di, mhmm
Senza banalizzarla.
puro e bello, cioè si vede che non è stata fatta per arrivare al pubblico ma è stata
Mh-mh.
ehm, stato diciamo un effetto, più che altro.
Ah oka una conseguenza tipo.
Una esatto, una conseguenza. E questo fa una canzone unica. Nel senso quando la fai
Ho capito. Sì. Erto.
ehm, non per far soldi, non per far appunto visualizzazioni, ma la fai, ehm, dal cuore, la fai così tanto dal cuore che a a in modo o nell'altro arriva al pubblico.
Bellissimo. E ci sono delle persone diciamo attorno a te, tuoi amici, familiari che l'apprezzano quanto te o ti senti di essere un po', ehm, speciale in questa cosa di riconoscere la bellezza di questa canzone?
Mhmm, io penso di essere l'unica persona nel mio gruppo di amici che ha questo amore verso questa canzone, nel senso sicuramente ho amici che l'apprezzano, però ho l'impressione che io vedo un'energia diversa, non lo so. Mh mhmm, mi trasmette cose che, mhmm, mi fanno davvero volare in un certo senso. Io ho provato a parlarne con i miei amici chiedendogli pareri a riguardo e son stati sempre: "Guarda, è una bella canzone però, ehm, non è che mi trasmette chissà sto"
Mh-mh. Sì. Qualcosa di più. Ah-ah.
ehm
Ho capi smettila di parlarne insom <laughs> Basta. Abbiamo capito che ti piace però adesso basta. <laughs>
E esatto, esatto. <chuckles> Esatto, esatto. <chuckles>
E quindi magari la utilizzi anche nei momenti in cui sei un po' più giù di corda, cioè funziona per tirarti su comunque.
Assolutamente sì, perché, ehm, diciamo
Mh.
associo l'associo a dei sentimenti che per me hanno un valore davvero grande a livello profondo e intimo, ecco.
Certo, e questa credo sia la cosa più importante nella musica. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, è stato veramente interessante, ehm, capire un po' queste sensazioni che ti ti regala questa canzone e e quindi ti ringrazio molto.
Esatto. Anche io, mi ha fatto davvero piacere.
A presto.
A presto.